À, thiệt sự mình hiểu cái cảm giác này của bạn nha. Thiệt sự là, kiểu như, mình đang, kiểu, lo lắng là mình không có một cái lòng tin nào đó cho đối phương, đúng hông? Dẫn đến cái việc là, ờ, một phần nào đó khiến cho cái mối quan hệ hệ quan hệ của các bạn nó bị đổ vỡ. Mình hiểu cái cảm giác này của bạn nha, nhưng mà, ờ, cái này hông phải là do lỗi của bạn đâu nên là, ơ, đừng có, kiểu như là, mất bình tĩnh ha. Thì, ờ, cho mình hỏi một số câu hỏi nha. Thì hông biết là trước giờ những cái mối quan hệ trước đó của bạn, á, nó có làm bạn bị mất lòng tin hông? Thì bạn có kể thêm bạn có thể, kiểu như là, thoải mái kể về những cái vấn đề đó hông?
Ừm. À, ô kê. Ừm, thật ra kì thì cái mối tình trước đó là mối tình đầu tiên của mình nên là, ừm, nó cũng là một phần khiến cho mình cảm thấy hơi áp lực một chút. Tại vì trước giờ, á, mình chưa có trong một mối quan hệ tình cảm với ai nên là nhiều khi mình cũng thấy bản thân hơi khó mở lòng, á, hơi khó để có thể đặt trọn 100% niềm tin của mình cho đối phương mặc dù cái cảm xúc của mình đã tin h tưởng họ rồi, nhưng mà, kiểu, lý trí của mình thì chưa cho phép, á, kiểu vậy. <laughs> Ừm, mình vẫn có một cái gì đó, gọi là, phòng bị, đúng không? Phòng bị, ờ, lỡ người ta lừa mình thì sao, á, kiểu v nó, ờ, thì mình có cảm giác như là điều này nó hình thành từ rất là nâu rồi, từ những cái thời gian hồi cấp 2, cấp 3 khi mà mình chơi với bạn bè mình và nhiều khi nó có xích mích xảy ra ấy, kiểu, một ngày mình có thể chơi với bạn này nhưng mà ngày hôm sau bạn ấy lại quay ra nói xấu mình chẳng hạn, thì lúc đó mình cảm thấy rất là khó hiểu luôn. Đó, thì có thể là do những cái mối quan hệ bạn bè trước đó của mình.
À. Ừm. À, mình hiểu. Ừm, à, ô kê, mình hiểu. À, à. Tốt hơn lý trí, ừm, ừm, đúng. À. Ừm, mình hiểu. Ừm. À, à, ô kê. Ừm. Ừm, kiểu như là, do trước đó là cái mối quan hệ bạn bè của bạn nó không thực sự tốt và nó khiến bạn cảm giác như là, ờ, mình tin cái người này đi, nhưng mà qua ngày hôm sau, á, cái người này người ta lại, kiểu, không chơi với mình nữa hoặc là người ta sẽ quay qua người ta nói xấu với mình, đúng hông? Thì thành ra là mình sẽ có một cái cơ chế bảo vệ là, kiểu như là, ờ, không tin ai được nữa, kiểu như là, bây giờ là, kiểu, thà, kiểu như là, không tin chứ còn tin lầm thì mình sẽ là người đau khổ, à, bây giờ là bạn sẽ có trong cái tình trạng như vậy, đúng hông? Ừ, mình hiểu hoàn toàn cái việc này nha, nhưng mà á nha, hông biết là cái mối quan hệ trước đó của bạn, á, thì nó kiểu như là, hai bạn đã quen được bao lâu rồi?
Ừm